Ciao, buon pomeriggio.
Ciao anche a te, come stai?
Mhmm, bene dai non non ci lamentiamo. È tornato il caldo forte, però è estate, è giusto così. Ehm, sì. Però vabbè, ehm, i siamo siamo so io sono sotto l'aria condizionata, quindi non <chuckles> non mi lamento va. Ehm
Sì. Sì, sì, oggi è caldissimo anche qui. Mh-mh. Eh io-io sono andato in palestra prima, ho sudato tantissimo, però dai.
Eh beh, eh ci sta però, eh boh, la palestra fatta quando ci sono queste temperature, ehm, r rende di più va. <chuckles>
Sì. Sì, ma lo sport è sempre bello.
Sì, sì serve per scaricare e poi, vabbè, è importante mantenersi in salute. Io credo che, ehm, tanto, o poco, uno sport vada comunque praticato. Io ho oramai ho superati 40 però la partita di calcetto, uhm, la faccio sempre.
Mh-mh. Certo. Mh-mh. Ah beh quello sempre. È il tuo è il è il calcio è il tuo preferito o o f
Sì guarda, allora sicuramente è lo sport che seguo di più perché mi piace praticarlo, lo guardo in TV, uhm, perché va vado allo stadio, io sono tifoso della Reggina, sono di Reggio Calabria, quindi la domenica vado allo stadio, ehm, quindi
Mh-mh. Sì. Oh bello. Allo stadio è è più bello, magico. Ed è bello anche in TV, eh, p però allo stadio!
Sì, sì. Sì, noi siamo in serie D e siamo caduti in bassa fortuna, però è sempre bello, è l'ambiente, poi vado con con gli amici, passiamo passiamo un paio d'ore insieme. Ehm.
Mh-mh. Dai ci sta, io i io ogni tanto seguivo il Savona, ma, ehm, t-ti lamenti della serie D e il Savona adesso è in seconda categoria.
Mh. Eh! Sì vabbè ma l'abbiamo rischiato anche noi, è un po' è un po' che rischiamo, ci hanno sal ci hanno preso per i capelli. Ora è 3 anni che faccio questa serie D ma, ehm, siamo la squadra era fallita e abbiamo rischiato di partire di riparti alla terza categoria. Poi per fortuna, si è creata poi questa opportunità, ma io ti dico la verità, ehm, ai n a noi basta, col mio col mio amico che andiamo allo stadio, l'anno scorso dicevamo: "Ma se saliamo in serie C non ce lo facciamo l'abbonamento!", perché in serie D siamo di meno, ehm, le partite poi, sai, l ubi alla fine la Reggina vince sempre, quando non vince pareggia, e poi, l'anno scorso, ehm, c'è stato il Siracusa che era più forte, e va bene, per 1 punto sono saliti loro, però ci divertiamo allo stadio rispetto a guardare, ehm, ai ve quando eravamo in serie B comunque si perdeva, lo stress, è m è molto più leggero, e passiamo 1 ora in tranquillità. Ehm, quindi sai
<chuckles> <chuckles> Mh-mh. Sì. Eh! Mh-mh. Mh-mh. No, come? <chuckles> Mh-mh. Sì. Mh-mh. Certo. Sì. Però dai la se serie C non sarebbe male.